Ờ, đúng rồi, nhưng mà bạn có thấy là xã hội bây giờ vẫn có sự phân biệt hông? Ừm, về về về cái việc mà quyết học nghề, học cao đẳng với lại là một cái người mà học đại học về cái cơ hội thăng tiến trong cái việc mà xét tuyển, rồi là vị thế xã hội cũng như là cái thu nhập khi mà đi ra trường bạn có thấy hơn mình? Có thể là bạn không gặp nhưng mà bạn có thấy ở ngoài kia nó có những cái vấn đề đó xảy ra hông ta?
Ừm. Ừm. Ừm, có nha, đối với mình á, thì, à, theo cái tư tưởng, à, cái suy nghĩ của mình á, thì cái đại học thì nó vẫn cao hơn một gọi một gọi là, một bậc luôn á, kiểu như vậy. Nh nhiều người bây giờ mà hỏi à, kiểu như là, nhiều người bây giờ ừm, ừm, ừm, sao sao-sao bạn? Bạn nói đi bạn.
Đúng rồi. Ờ, ờ, ờ, bạn bạn nghĩ như vậy luôn hả? Bạn vẫn nghĩ như vậy luôn hả? Ừm, tức là bạn vẫn nghĩ rằng là cái cái đại học, ừm, cũng sẽ, gọi là, cao hơn một bậc, dù rằng là bạn đang học, ừm, ờ, trung cấp bạn bạn đang học nghề đi lên á?
Ừm. Có nha, thì mình thấy là cái đại học bây giờ nó vẫn, gọi là, à, oai hơn nè, rồi, à, nhiều người mà nói tới mình là họ đại học thì m họ vẫn nghĩ là trình độ mình sẽ cao hơn, kiểu như vậy. Chứ không chứ nói về mà cao đẳng nghề đi hoặc là, à, học trung cấp nghề đi thì họ sẽ nói: "Ồ! Chắc mà thằng này là lưu ban hay là cái gì đó rồi mới đi học nghề" kiểu vậy: "Học không giỏi" kiểu vậy. Ừm.
Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu. <laughs> <sniffs> Ừm, ừm. Ô kê. <laughs> Hiểu, hiểu. Ờ, tức là trong tâm thế của bạn á nha, thì cái việc, ờ, học đại học nó vẫn sẽ cao hơn. Tuy nhiên á rằng là, ờ, cũng phải nên coi trọng cái việc học nghề, tại vì cái cái việc nghề đâu có phải là một cái người nào đó, gọi là, lưu ban hoặc là, à, phải là học mà không có đậu đại học mà mình vân có nhiều người á, vẫn qu quyết định trên cái con đường của họ chọn cái ngành đại học á bạn, đúng hông? Là khi mà thay vì người ta học đại học, người ta muốn là đi ra ngoài làm nhanh hơn, hoặc là có cái kinh nghiệm ngay thực tế luôn, chứ không phải là học những lý thuyết trên trường, bạn có thấy điều đó hông ta?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi. Ừm.

Ừm, có nha. Theo mình á thì mình là một cựu học sinh và sinh viên mà học nghề ra á, thì mình thấy cái việc mà học nghề nè, nó rất cũng n nên là được coi trọng như là đại học đi. Tại vì, à, học nghề thì sẽ kèm theo nghề và kèm theo cái kiến thức cơ cơ bản á nha, ví dụ như từ lớp 1, lớp lớp, ơ, mười một nè, mười hai nè. Á, kiểu như vậy, chứ không phải là cứ từ, à, mà nghỉ học vào là học nghề luôn đâu, phải học văn hóa nữa.
Ủa, nhà hả? À. À, thì ra trong Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Hiểu. Ừm, tức tức là với bạn á là bạn rất là coi trọng cái việc học nghề giống như là cái việc học đại học vậy. Và thành thử ra là bạn bạn thấy rằng là cái khi mà bạn học nghề á, bạn cũng được học về kiến thức nè, bạn cũng học về kỹ năng chứ hông phải là, ừm, như, ờ, chỉ có học về nghề không, đúng hông? Vậy thì cho mình hỏi á, thì cái điểm khác nhau á mà bạn thấy á, cái dựa vào bạn học nghề, đúng hông? Và cái việc mà những người khác học đại học, nó sẽ là gì vậy bạn?
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, theo mình á thì, à, đối với việc học nghề á, thì đã nói là nghề mà, thì cho nên là mình sẽ tập trung vào cái nghề nghiệp mình mình chọn luôn. Tức là, à, thời gian học văn hóa thì vẫn có nha, nhưng mà ví dụ như là 40% cho văn hóa và 60% cho nghề, thì mình thấy là cái này thì nó hơn những cái bạn ở đại học là bạn đại học đã chọn nghề, nhưng mà nhiều khi là cái nghề đó họ chỉ học về lý thuyết thôi, còn học nghề thì mình được thực hành nhiều hơn.
Ừm. Đúng rồi. Ờ, đúng. Ừm. À, tập trung vào nghề luôn, đúng hông? Ừm. Thì chỉ lý thuyết, nhưng mà chưa có chưa có thực hành. Vậy thì theo bạn á nha, thì, ừm, nên coi trọng cái việc mà, ờ, học lý thuyết hay là nên coi trọng cái việc mà học thực hành? Tại vì, ừ, nếu mà không có lý thuyết á, thì thực hành rất là ưm, ưm, mình sẽ không có cơ hội để mà mình thực hành tốt. Nhưng mà chỉ thực hành không á, mà làm một cách, ờ, máy móc hoặc là làm một cách, ơ, ừm, bản thân tự tự tự phát á, thì nó cũng hông bài bản. Thì thì với bạn thì nên học cái gì cho cho cái việc mà mình ra làm?
Ừm. Ừm. À. <clears throat>

Ừm, theo mình á thì mình nên học là khoảng, à, 50% kiến thức nè và năm mươi phần trăm, gọi là, à, thực hành á. Tại vì mình, à, là mình đã học nghề á thì mình biết là, à, khi mà mình học nghề đi, thí dụ như buổi sáng là mình học lý thuyết là buổi chiều mình sẽ thực hành á, kiểu như vậy.
À! Và được cả hai, đúng hông? <laughs> Hiểu, hiểu. Vậy cho nên là bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với cái nghề nghiệp hơn, đúng hông bạn? Hông biết là bây giờ là bạn đã ra trường chưa hay là bạn còn đi học hả?
Ừm, mình á thì mình đã ra trường lâu rồi, mà cái việc mà học nghề như vầy nè ấy thì nó cũng giúp cho mình là cái có một cái công việc là ngang như nhưng những người mà học đại học luôn.
À, ra trường lâu rồi. Ủa vậy hả? Là bây giờ bạn đã đi đi khi mà bạn học nghề xong rồi bạn cũng đi ra đi làm và có một cái cơ hội giống như là một người học đại học luôn? Bạn hổng có
Ừm. Ừm, đúng rồi đó nha, nhà tuyển dụng thì họ cũng, ờ, không có phân biệt được, ờ, cái không, không phải là không phân biệt được mà, kiểu như là, họ thấy mình có tay nghề thì họ vẫn, ờ, tận dụng cho mình, t tạo điều kiện, cơ hội cho mình để mà làm, à, là ngang như những bằng mà đại học vậy đó.
Ừm! Hiểu, hiểu, hiểu. Ô, nhưng mà cho mình hỏi là trong suốt quá trình mà bạn đi, ơ, ờ, bạn học rồi tới lúc mà bạn, à, lựa chọn ngành nghề á, rồi bạn đi làm á, thì, gọi là, có một cái sự phân biệt nào hông? Khi mà nói là, ờ, bạn chỉ có học nghề ra thôi, ch chứ đâu có phải như người khác học đại học. Có cái sự phân biệt nào bạn đã từng gặp hông ta?
Ừm, có nha, cái lúc mà mình mới đi học nghề á, thì lúc đó thì cái việc mà học nghề nó không được có coi trọng đâu, nó giống như là mình học là, gọi là, những cái người mà lưu ban á, gọi là, à, học sinh kém thì mới đi học nghề, đó, lúc đó thì còn có định kiến như vậy.
V hả? Ừm, hiểu. Rồi. <laughs> Ừ, nh những cái người mà không không đậu đại học, đúng hông? À, những người không đậu đại học mỉnh mới đi học nghề, à. Lúc đó tâm trạng của bạn ra sao ta? <hiccups>
Ừ, chính xác nha. Ừm. Ừm, lúc đó thì ờ, lúc đó thì mình tìm hiểu về cái nghề kêu kêu là cái học mà trường nghề á, thì mình biết được rằng á là khi mà mình học nghề như vậy thì mình học từ trung cấp nè, lên cao đẳng và mình có thể là liên thông đại học luôn, là cũng ngang ngửa với đại học, à, chính quy vậy đó, cho nên là mình cũng cảm thấy là bình thường lựa chọn của mình nó là là, gọi là, một cái đường tắt thôi, kiểu như vậy, nhưng mà mình vẫn được nếu mà còn cố gắng thêm thì mình sẽ được đại học chứ không phải là cao đẳng, kiểu vậy.
Ừm! À. Ồ. Hiểu, hiểu. <laughs> Đ đương nhiên rồi, nhưng mà, ừm, rõ ràng là khi mà bạn quyết định chọn ngành, chọn nghề á, thì sẽ có rất là nhiều người lời ra tiếng vào rằng là bạn có một tại vì xã hội lúc đó, trong thời điểm lúc đó không có đánh giá cao về việc, ờ, học nghề lắm, nhưng mà khi mà bạn chọn thì bạn cảm thấy là không có vấn đề gì cả, tại vì dù gì thì mà bạn cũng sau này bạn cũng có thể cơ hội thăng tiến. Nhưng mà cho mình hỏi nha, là cái việc mà bạn thấy rằng là khi mà học nghề sau này vẫn có thể, gọi là, học lên cao đẳng rồi học lên đại học á, thì nếu như mà đi đường vòng vòng như vậy thì bạn có thấy rằng là bị mất thời gian hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó.